Il y a pas longtemps là, j'ai, hem, j'ai commencé un une sorte de hobby, j'ai envie de dire ouais une ouais c'est un hobby, heu, c'est un truc qui s'appelle, heu, Warhammer, Warhammer. C'est assez, heu, c'est assez sympathique. Alors j'ai vraiment, j'ai commencé hier, hein, vraiment, heu, donc c'est c'est vraiment très, très, très, heu, récent et hem et en fait, c'est un une sorte de jeu de société, enfin jeu sur table, heu, RP un peu, heu, pas pas RPG mais bon, on va dire, un peu voilà exactement comme comme un un jeu de rôle et en fait, on a plein de mini, heu, figurines qui, heu, qui chaque figurine, heu, enfin représente une certaine faction et cetera et en fait, ces figurines-là, quand on les achète, elles sont, heu, pas assemblées. En gros, c'est à nous de les construire et cetera, de les de les monter et après de les peindre et en fait, heu, du coup bah, m moi je je j'essaie de peindre et cetera et heu, bon, je suis pas mauvais, mais je suis pas bon et heu et en fait, hem, bah j'en ai essayé quelques-unes et je sais pas, je il y en a qu'une où j'ai été s assez satisfait et le reste, heu, bah, je sais pas le reste, heu heu, je les trouve pas ouf et mmh, je sais pas, c'est un peu en train de m me décourager un petit peu dans ce dans ce milieu-là où je me dis, heu: «Vas-y jamais je pourrais faire les mêmes choses que je vois sur, heu, sur internet ou quoi». Tu vois? Genre, en mode, je vois des trucs des fois que ce soit sur, heu, Instagram, sur TikTok, YouTube, n'importe. Les mecs, ils sont trop forts et cetera et ils ont pareil, ils ont plein de peinture, ils ont plein de trucs, ça coûte, heu, pas mal d'argent, je t'avoue, heu, tout ça et heu et en fait, bah j'ai j'ai envie de le faire mais à la fois, j'ai pas envie puisque, bah, je sais pas, j'ai l'impression que je vais pas réussir et que je vais mettre de l'argent pour rien ou que je vais pas continuer ou tu vois? Et hem et du coup bah, c c'est un peu ça, moi, qui me bloque et je sais pas si j je continue, je continue pas. Est-ce que, heu, j'essaie de m'entraîner davantage avec, heu, déjà ce que j'ai ou pas ou, enfin, je sais pas en fait et heu et et du coup, hem, bah voilà, j'en j'en ai fait que 1 moi qui me plaisait plutôt bien et et encore plus je la regarde et plus je me dis: «Ouais en fait c'était p vraiment nul quoi».
Mouais. D'accord. Oui. Comme un jeu de rôle, un petit peu? D'accord. D'accord. Ouais. D'accord, ouais. Oui. D'accord, bah, heu, je comprends la situation et je comprends ta ta frustration, heu, je suis désolé que tu ressentes ça, heu, après c'est gentil d'être venu moi pour, heu, pour en discuter, hem, heu, b petite question que que je voulais te poser justement, avant de découvrir ce jeu-là, est-ce que, hem, tu étais habitué de ce genre de jeux justement, qui prennent, heu, bah, pas mal de temps peut-être, heu, beaucoup d'argent comme tu disais ou alors, c'est vraiment, heu, la 1re fois que tu arrives dans cet univers-là?
Mmh mh. Mmh mh. Ah non, moi, justement, en fait, heu, ben là, c'est en fait, j'étais avec un un ami, heu, que j'ai rencontré, heu, ici, heu, là où je suis, parce que je suis dans une maison, heu, partagée. Et heu, et en fait, c'est un truc où il y a que des jeunes et cetera, bref, heu, donc, heu, donc, j'ai rencontré un un gars très cool, et heu, et il m'a montré ces petites figurines et tout, et j'ai trouvé ça vraiment trop cool et j'ai voulu, heu, du coup, bah, essayer, en fait. Et c'était vraiment la 1re fois, j'ai jamais fait de trucs artistiques ou ou- enfin, bon, artistique- je sais pas, bon, en tout cas, je fais de la cuisine, mais la cui enfin, c'est artistique, mais c'est pas, heu, de la peinture, c'est pas, voilà, c'est pas de l'assemblage, voilà, c'est pas des trucs, heu, comme ça. Mais, hem, mais, ouais, non, heu, j'avais jamais fait, vraiment 1re, 1re fois là, heu, hier.
Ouais. Oui, oui, je comprends, ouais. Et c'était la 1re fois, ouais. Ouais, du coup, c'est peut-être aussi pour ça, que, heu, le fait que ça prenne du temps et de l'argent, bah, tu n'avais peut-être pas anticipé ça et peut-être que tu t'étais dit que, bah, voilà, c'était un petit jeu cool et tout ça, tu n'avais pas forcément d'accord. Et est-ce que tu as pu parler un peu de cette frustration-là justement, avec la personne qui t'a montré ça, juste histoire de savoir un peu ce que lui avait ressenti quand il a commencé? Heu, comment il a fait, bah, tu vois, les étapes, heu, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait, ça?
Ouais, ouais. Mmh mh, mmh mh. Et bah, oh je lui je lui en ai parlé, mais en fait, le truc c'est que comme alors je sais pas si c'est parce que je viens de débuter ou quoi, mais tout le monde me dit: «Mais c'est incroyable ce que tu as fait pour tes débuts et tout, c'est trop stylé et machin», heu et mais, heu, je sais pas, peut-être j'ai le le syndrome de l'artiste ou j'en sais rien. Parce que c'est vrai que j'avais des amis aussi pareil, heu, qui étaient très, très forts au en dessin et tout et à chaque fois, je leur dis: «Mais c'est incroyable ce que tu fais». Ils disent: «Ouais, mais non, mais machin». Peut-être que peut-être c'est ça, peut-être que je vois les défauts de de ce que j'ai fait et tout et du coup, ça me paraît pas ouf. Mais, hem, mais je sais pas, en fait, pour eux, genre, c'est cool ce que j'ai fait. Mais genre moi j'aime bien, mais je sais pas, j'ai l'impression de voir tous les défauts, de voir tous les trucs qui sont pas ou bien, genre les endroits où j'ai dépassé, les endroits, heu heu, où les couleurs, elles se sont pas bien mélangées, où j'ai pas réussi à faire des des, hem, des dégradés, des trucs comme ça où les couleurs, elles vont pas bien ensemble ou, enfin, tu vois, tout ce genre de choses. Je le remarque de fou, comparé aux peut-être aux autres où juste ils regardent, et ils font: «Ah ouais, c'est c'est joli». Tu vois?
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, oui, bah, heu, c'est tout à fait clair. En gros, heu, tu enfin je pense que tu es plus in heu, plus, comment dire? Plus critique envers toi-même qu'envec qu'envers les autres, en fait, c'est ça? C'est ça? Et c'est vrai que, heu, peut-être que de s'appuyer sur, heu, le regard un petit peu des autres, surtout si tu as pas mal de personnes autour de toi qui te disent que c'est bien, hem, peut-être essayer de s'appuyer pour, heu, tu vois, sur ça pour être un peu plus indulgent avec toi, pourrait être une piste déjà pour, heu, bah, continuer peut-être à, hem, voilà faire une une une 2e figurine. Là, tout à l'heure, tu me parlais de la 1re, heu, tu m'as dit que tu étais pas sûr qu'elle était, heu, nickel et tout ça. Bah peut-être que si les autres t'ont dit qu'elle était bien, essayer une 2e et voir un petit peu leur réaction justement pour t'appuyer, heu, bah, sur le fait qu'ils te disent que c'est pas mal. Tu vois?
Mmh, mmh, mmh, mmh mh. Je vois. Mouais. Ah ouais, tu as raison, bah, je vais je vais je vais peut-être essayer alors d'en faire une 2e, mais tu sais, hem, en fait, même j'ai en fait, le truc aussi, c'est que ça coûte très cher, tu vois? Heu, c'est genre les petites figurines, heu, en soi, heu, techniquement, c'est juste du plastique, hem, c'est comme les LEGO hein, tu as des LEGO, c'est juste du plastique, ça coûte, heu, 350 €, tu comprends pas pourquoi. Bon ben là, c'est pareil, c'est des petits lig c'est des petites figurines, ça coûte, heu, genre, heu, 10 € la figurine, enfin, c'est c'est très cher et hem et et du coup, bah en fait, j'ai pas en non plus en en fait, j'ai l'impression que mes skills, ils sont pas ouf et du coup, j'ai pas envie de de le faire et de l'abîmer, tu vois? Enfin, je sais pas comment expliquer, mais dans le sens où où si je le fais, ben j je vais avoir l'impression que je vais détruire le truc que j'ai acheté, puis après je vais pas vouloir jouer avec et tout. Alors que, bah ça, de base, c'est un jeu quoi, de base, c'est un truc où où je suis censé m'amuser, heu et cetera et j'ai l'impression peut-être que ouais j
Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Ah oui. Oui, je comprends, c'est un peu une crainte, c'est ça? Tu as un peu la crainte de d'y toucher par peur que ça soit «mal fait» entre guillemets hein et que que tu aies plus envie de jouer avec. Oui c'est vrai que oui je comp bah je comprends, je comprends et puis c'est, bah, je compatis parce que c'est vrai que c'est pas, bah, c'est c'est pas évident d'avoir ce sentiment là et il y a aussi, hem, heu, tu sais, tu me parlais de de YouTube tout à l'heure, enfin, heu, des gens sur TikTok et tout ça de ce que tu regardais. Est-ce que tu as essayé de voir justement, heu, ce que faisaient aussi les autres, heu, les autres débutants? Je suppose que c'est une grosse communauté, heu, ce jeu-là. Peut-être essayer d'aller voir un petit peu, tu sais, heu, vraiment les gens qui sont dans dans ta situation et essayer de de comparer avec eux? Mais pas forcément comme tu me disais tout à l'heure, heu, tu sais ceux qui font, heu, qui font ça depuis 10 ans ou 15 ans, qui sont des experts, mais plutôt essayer d'aller chercher des gens qui sont dans tes s dans ta situation, ça pourrait peut-être, tu sais, te te redonner confiance en toi et te redonner simplement envie de jouer avec les figurines que tu auras fait, tu vois?
C'est ça. Exactement. Mouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh, mmh mh, mmh mh. Mmh. Mmh, ouais ouais, je vois. En vrai, j'y ai même pas pensé, tu vois? À aller voir, heu, bah, des trucs, heu, débutants ou même, heu heu même intermédiaire, mais après moi, je suis vraiment débutant, donc t plus regarder les trucs débutants. Mais je sais même pas en fait, où trouver, puisqu'en fait les gens qu'on voit en général sur internet, bah, c'est des gens qui savent faire, heu, qui connaissent, et cetera. Alors peut-être, qu'eux, ont mis des vidéos de comment ils étaient quand ils étaient, heu, débutants et cetera, mais j'en n'ai c'est vrai que j'en ai jamais vu et mmh
Oui. Ouais, ça serait peut-être intéressant. Ouais de remonter, tu sais, dans les dans les chaînes par exemple, YouTube, et de remonter dans leur première vidéo, essayer de voir un peu comment ils ont commencé et tout ça. Ça pourrait ça pourrait, peut-être, être intéressant de creuser par là.
Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ah, ouais, ouais, non, mais, clairement, j'avais j'ai même pas pensé à aller regarder carrément, leur, heu, début et cetera de de vidéo. Mais si jamais, heu, je sais pas, heu, bah, heu, genre, heu, je regarde leur début et je vois c'est genre 100 fois mieux que moi et j j en fait, ça va ça va plus me dégoûter qu'autre chose.
O oui, peut peut-être, mais il y a il y a quand même, heu, plus de probabilités qu'à leur début, ils étaient un petit peu dans ton dans ta situation tu vois? Tout le monde débute un jour. C'est vrai que ça pourrait te rassurer, tu vois? Et autour de autour de toi et de ton ami, est-ce qu'il y a d'autres gens qui s'y sont mis aussi, ou pas du tout?
Hein, hein. C'est vrai. Hem, non, en fait, mon ami lui, heu heu, i comment dirais-je? Il était déjà dedans, heu et du coup, heu, il m'a un peu, heu, un peu attiré vers, heu, vers le vers c ce hobby-là, tu vois? Et hem, et ouais, pour l'instant, il y a que nous 2, alors il y a quelques autres personnes de la maison partagée où on est, où,,, hem, où effectivement i ils voient qu'on est là, qu'on peint tous les jours et tout, heu, enfin tous les jours, heu, ça fait que depuis hier, mais tous les jours, heu, dans le sens, heu, hier, aujourd'hui, heu et mmh, certainement, heu heu, certainement demain encore, enfin bref, heu, mais heu, mais du coup ils nous voient un peu peindre et cetera, genre, heu, jouer, tout ça, tout ça et hem, et du coup, bah ils sont un petit peu intéressés, j'ai envie de dire, hem, mais il faudrait, ouais, peut-être, je vais je vais voir parce que j'ai, mmh mh, un autre ami, qui lui est vraiment un très, très bon ami, heu, qui qui est avec moi dans cette share house aussi, hem, qui, heu, justement n n'a jamais fait ça. Peut-être, heu, voir si jamais il peut en essayer avec une, voir comment il arrive à faire et cetera, voir, heu, s comment il s'en sort, quoi, voir si peut-être, heu, en fait, heu, ce que j'ai fait, c'était plutôt correct ou ou si c'était vraiment très nul, qui sait?
Ouais. Mais il y a que vous 2? Ouais. D'accord, ouais. Ouais. Mais mmh, tu as mis le doigt sur quelque chose, en fait, c'est vrai que si tu aidais quelqu'un, tu sais, à s'y mettre, heu, bah en fait, ça ç ça te donnerait encore plus de confiance en toi, tu vois? Tu si tu si tu prenais un novice, par exemple, et que, bah voilà, tu tu tu lui apprendrais tout ce que tu as appris, heu, bah à tes débuts, tu vois? Peut-être que ça te redonnerait aussi confiance, et que tu te dirais: «Bon, bah c'est vrai que bon, je commence, je suis pas comme ceux, heu, que ça fait 10 ans qu'ils font ça, mais j'ai aussi ma petite expérience. Autour de moi, les gens disent que c'est bien et en fait, j'arrive à i à aider des novices» et tu sais, peut-être le fait de voir que quelqu'un qui commence à tes côtés, fait quelque chose de joli, pareil, ça pourrait te te redonner confiance, tu vois?
Mouais. Mmh, ouais, je vois je vois. Bah après, bon, heu, mon expérience, elle se situe à 24-48 heures grand maximum, mais, heu, mais effectivement oui, je peux, heu, je peux potentiellement, heu, être avec mon pote et, heu, et, heu, et on peut bah commencer ce ce entre guillemets, c c ce «hobby» parce que je sais pas comment on appelle ça, moi je pense c'est un hobby, hein, ce hobby, heu, ensemble quoi et même devenir plus fort, heu, finalement ensemble, je on dirait un manga limite, heu, ma vie, c'est c'est fou, c'est très drôle ça.
Oui, oui. Ouais. Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, oui, de de traverser ça, mais à 2 quoi comme ça, heu, bah tu serais peut-être un peu moins stressé de, bah, de toucher à des figurines toutes neuves et tout ça ouais, de partager un peu le sentiment que tu as, ouais, c'est une très bonne idée, ouais.
C'est vrai. Ouais, ouais, ouais, bah écoute, heu, tu sais quoi? Je je pense que je vais faire ça, c'est génial en vrai, j'ai même pas pensé, c'est vrai, je je vais essayer de voir avec mon mon ami si si ça lui va ou p ou pas. Bon j'espère en tout cas qu'il va il va venir au moins au moins pour 1 quoi, histoire de de tester. Je pense qu'il je pense qu'il dira: «oui.» Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir un petit peu, heu, redonné confiance comme ça et de m'avoir des ces ces petits conseils-là, c'est top, comme ça au moins, heu, bah je vais pouvoir, heu, évoluer, je pense, heu, avec mon pote et puis même moi aussi, heu, avoir plus de skills en tout cas, heu, niveau, heu, peinture ou même jeu puisqu'en même les règles, et cetera, heu, faudrait aussi que je vois un peu comment ça fonctionne et c tu sais tout ça.
Ouais. Ouais. OK, bah, c'était avec plaisir, et puis bah, amuse-toi bien, et puis, bah, bon courage à toi alors.